Heu, actuellement, je vis, en fait, u une période, heu, très particulière alors c'est c'est stimulant parce que, du coup, il y a il y a pas mal de choses qui se mettent en place mais aussi ça génère énormément de de changements, heu, en même temps, en fait, là, heu, sur une, heu, un laps de temps qui est quand même assez court et je vais avoir encore pas mal de changements, heu, à l'avenir, donc, heu, beh voilà, je voulais parler un petit peu de tout ça, heu, avec toi et heu, ça je pense que déjà honnêtement ça ça ça me fera du bien et heu, si tu as, heu, heu, des des conseils à à me donner un peu pour pour gérer ça, heu, ce sera avec, heu, grand plaisir, heu, parce qu'honnêtement c'est c'est pas toujours évident, quoi.
Mmh mh. Bah oui, bien sûr, bah déjà merci de partager ça avec moi et puis, bah effectivement les périodes de changement, c'est c'est souvent difficile, hein, que ce soit au niveau émotionnel, physique, heu heu, fatigue globale, en fait, hein. Ça puise vraiment dans le système de de reprendre des nouvelles habitudes puisqu'on est quand même des les les êtres humains en général, c'est important d'avoir des habitudes, donc le le changement, l'incertitude, ça peut vraiment être fatiguant. Est-ce que, heu, tu peux m'en dire un petit peu plus? Par exemple, heu heu, depuis combien de temps cette période de transition elle dure? Quand est-ce que tu p vas pouvoir un petit peu, heu, peut-être te poser pour, heu, pour pouvoir, heu, regarder un peu autour de toi, heu, ce qui est stable?
Ouais mais alors ça va faire, heu, bah, maintenant 1 an et 1/2 hein, mine de rien ça ça va vite. Heu, oui c'est c'est là qu'on voit que le temps file, heu, mais ça s'est vraiment accéléré ces derniers mois. Heu, en fait, il y a 1 an et 1/2, j'ai pris la décision de quitter mon travail et heu, de commencer une reconversion professionnelle. Donc, heu, ça fait quand même un un sacré bouleversement en sachant que, heu, bah, voilà, j'ai j'ai fait un métier, heu, pendant pas mal d'années quand même qui a nécessité des études longues. Donc, heu, c'était pas une décision facile quoi de de repartir à «0», entre guillemets. Heu, donc voilà, ça m'a pris bien enfin ça m'a pris de nombreux mois déjà de de savoir, heu, exactement quoi refaire pour être sûre de pas de pas partir dans un un autre domaine qui me plairait pas trop quoi. Donc, heu, en termes d'incertitude, on était au maximum, je pense <chuckles> et fort heureusement, hem, bon j'ai trouvé, heu, quel domaine je voulais, j'ai repris donc les études.
Ah oui. Mmh mh. D'accord. J'imagine. Mmh mh. Ouais.
Et là, heu, je suis en train de terminer, quoi donc là, heu, en termes d'incertitude, ce qui est très compliqué, c'est déjà de trouver la spécialisation dans tout ça et heu, bah, là, il y a toujours le l'inquiétude de: on arrive presque à la fin du diplôme. Heu donc le <exhales> pseudo rythme que j'avais, bah, il va il va changer parce que, là, il il faut que je je trouve un stage, heu, il y a la question d'après: est-ce que je vais trouver un job? Où est-ce que je vais trouver ce travail? Heu, est-ce qu'il va falloir que je déménage? Bah, ça fait beaucoup, beaucoup de choses et heu, bah, en parallèle, alors, c'est c'est positif mais ça ça ajoute aussi du, mmh, pas mal de changement, c'est que, depuis peu, j'ai rencontré quelqu'un, heu donc heu, ça se passe super bien mais heu, lui-même, d'ailleurs, heu, au niveau pro a pas mal de choses qui qui bougent mais heu, ça, ça ajoute encore pas mal d'incertitude parce que, bah, maintenant, la question, c'est aussi, heu: est-ce qu'on va pouvoir s'installer ensemble? Heu, sachant que, heu, bah et moi, c'est quand même vraiment pas stable de mon côté. Lui, pas tant non plus. <sucks teeth> Heu, comment on va faire, en fait, pour organiser tout ça? Heu, ça fait ça fait quand même beaucoup de choses, d'un coup, heu
Mmh OK. Mmh mh. Ah bah, c'est sûr, hein, c'est je j'entends bien que là, heu heu, que ce soit au niveau pro, perso, même le logement, la ville où tu habites, heu heu, tout peut changer, heu, du jour au lendemain, en fait. C ça doit être quand même, une situation assez stressante, hem et du coup, cette période de de transition, en tout cas, heu heu, le côté diplôme, stage, heu, futur emploi, heu, ça ça se termine quand? À partir de quand tu vas pouvoir commencer à à vraiment chercher un nouvel emploi ou ou prospecter, si tu vas pouvoir rester là où tu es ou devoir aller ailleurs?
Alors, si tout va bien, heu, la partie théorique, en fait, du master, parce que j'ai repris un master, elle se termine, heu, donc fin janvier et donc heu, le stage, c'est février ou mars. Mais par contre le stage, heu, bah ça dure assez longtemps, hein. C'est c'est 5-6 mois donc, heu, ça, c'est la 1re partie donc je suis pas encore sortie, heu, du on va dire, de la de l'univers scolaire et après, ben, heu, le problème, c'est que, normalement, heu, ce qui arrive souvent, c'est que le stage, ça peut mener à un emploi donc ça, ça ça éviterait de rechanger encore, heu, si ce n'est pas le cas, bah ça veut dire qu'après faut encore trouver un emploi et là, heu, ben, je ne sais pas où. Donc heu
OK. Mmh mh. C'est sûr. Et ton stage, tu l'as déjà?
Non! Eh non! C'est assez compliqué à trouver. Donc ça ça ajoute un peu à la à l'inquiétude générale, hem, parce que c'est un milieu, en fait, où c'est pas c'est un peu une niche et heu et bon, là, j'ai enfin trouvé, déjà, la spécialité que je je veux, en tout cas, potentiellement celle qui m'intéresse le plus, heu, bon, il y a toujours le le doute que finalement, la réalité, heu, me montre que, finalement, c'est c'est pas c'est pas si bien que ça. Donc heu, mais maintenant il faut que je je trouve ce stage, quoi. Donc ça peut être un peu partout donc heu
OK. OK. Et est-ce que tu as possibilité de, mmh, heu, j'imagine, souvent en master, on a un nombre d'heures de stage à faire. Est-ce que tu as une possibilité de faire plusieurs stages, pour aller tester plusieurs spécialités? Ou c'est tro c'est trop compliqué?
Mmh. Je sais pas, heu, j'avoue que j'ai pe j'ai je me suis pas posé la question. C'est assez pertinent, heu, je sais pas si je pourrais, dans le sens où, heu, l'inconvénient majeur, en fait, c'est qu'il me faut faire un un rapport de stage, un mémoire, heu, donc sur un sujet assez précis. En principe, mmh, je pense que c'est difficile de faire plusieurs entreprises, du coup, s'il faut mettre en place souvent une, heu, une expérimentation, un suivi assez, heu, poussé donc, heu, le faire dans plusieurs secteurs, heu, non, je pense que non.
Mmh mh. Mmh mh, ouais. Et tu as beaucoup de choix de tu as beaucoup de choix de spécialisations? Enfin, dans les choix de spécialisations, est-ce qu'il y en a beaucoup qui t'intéressent?
Heu, alors ce que j'ai fait justement, en fait, c'est qu'au cours de ma de ben, en fait, là, de la formation, j'ai un petit peu fait déjà des des bénévolats, des choses comme ça, heu, pour voir un peu ce qu'il y avait, histoire de de pas perdre de temps et heu et en fait, heu, je me rends compte qu'il y en a vraiment 1 qui me plaît bien plus que les autres. Donc heu, il y en au il y aurait éventuellement une 2de qui est intéressante, mais heu, je pense encore plus difficile à avoir, <chuckles> donc voilà, honnêtement, heu, c'est c'est pas des milieux où c'est c'est ultra facile. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse heu
Super. OK. Ouais. Bon, il y en a quand même 1 qui sort, heu, il y en a quand même 1 qui sort vraiment du lot et et vers laquelle tu aimerais te diriger?
Ah ouais, ouais, vraiment, ouais.
OK donc du coup, heu, la la recherche de stage, heu, elle a elle a déjà commencé?
Oui, heu, elle a commencé, heu, alors, bon, pour le moment, j'ai eu, heu, beh, heu, soit une absence de retour, soit, heu, des retours négatifs et là, heu, après, la particularité, c'est que j'ai j'ai passé, notamment, là, 2 semaines à l'étranger où j'étais coupée du monde, heu, alors, je l'ai fait, notamment, dans le cadre de mes enfin, moi, c'était aussi pour mes études que je l'ai fait, hein. C'est pour, heu, justement voir comment ça se passait, heu, dans la partie un peu, heu, recherche, heu, donc ingénieur de recherche, hem, donc c'était très intéressant. Mais j'étais coupée du monde. Donc déjà, ça m'a enlevé 2 semaines où je pouvais absolument pas m'en occuper et heu et là, bon, bah, vu qu'on arrive en fin d'année, heu, je je pense qu'ils sont tous très occupés à autre chose. Non et ouais, ouais, il y a il y a toujours ce problème-là, aussi, heu, je sais qu'il y a des périodes de l'année où ça ça bouge pas des masses. Donc heu, bon, je je perds pas espoir, mais je sais que c'est ouais, c'est c'est toujours inquiétant de pas avoir son stage, heu
Mmh mh. Oui, c'est sûr que c'est pas le meilleur moment pour, heu Ouais c'est sûr, après ce qui peut être, heu heu, ce qui peut soulager un petit peu le l'esprit humain pour, heu, gérer les incertitudes, c'est aussi de se faire une espèce de de tam de timeline, tu vois? C'est-à-dire que par exemple, hem, heu, quand on a commencé à à discuter, tu m'as dit qu'il y avait cette, heu, ce questionnement autour des spécialisations. Bon, finalement en en discutant, tu es assez sûre de la spécialisation que tu veux, donc ça fait déjà une incertitude de moins. Cette spécialisation, elle doit déboucher sur ton stage et ce stage peut-être sur un emploi. Donc, heu, après il y a il y a déjà cette, heu, espèce de, mmh, de projection qui permet de savoir qu'à un moment donné, il y aura des certitudes et heu et que pour l'instant tu as pas le contrôle sur, heu, où va être ton stage et où va être ton emploi. Par contre, est-ce que peut-être tu as déjà essayé, heu, de, heu, de de chercher un emploi dans la spécialisation que tu auras? Juste pour voir les offres de travail un petit peu et voir si, heu heu, je sais pas, je dis ça au hasard, mais c'est vrai que là où il y a le plus d'emplois, c'est peut-être la région parisienne. Heu, en général dans la plupart des emplois. Heu, est-ce que, heu, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tout se regroupe à un même endroit? Ou est-ce que vraiment ça peut être n'importe où, heu, en France ou dans le monde, heu, tu vois ce ce genre d'emploi?
Mmh mh. Ouais, heu, alors, je t'avoue, j'ai regardé les offres d'emploi par curiosité. Par contre, j'avais regardé, heu, au plus global, tu vois? Pas que dans cette spécialisation, heu, j'avais regardé un petit peu plus généra de manière un peu plus, heu, généraliste, on va dire et hem, alors il y a des offres mais heu, souvent, justement, c'était plutôt dans des des spécialisations qui m'intéressent un peu moins, heu, c'est vrai que j'ai pas trop regardé en en vraiment, en spécifiant, heu, vraiment dans l'aspect que je veux. Alors en sachant qu'il peut y avoir des sous, heu, spécialisations. Enfin, c'est c'est f c'est assez niche, hein, heu donc hem, ça sera le le lieu, on va dire, sera, heu, forcément associé, en fait, heu, aux spécificités que je choisis. Mais hem, mais heu, c'est vrai qu'il peut y en avoir un peu partout en France, à l'étranger très certainement, heu, j'avoue que, heu, moi, j'étais plutôt partante, d'ailleurs, pour aussi aller à l'étranger, heu, là où j'ai, heu, évidemment, un un peu, un changement, c'est que maintenant, il faut que je prenne en compte aussi, ben, que j'ai un compagnon, quoi. Donc heu, je peux pas partir, heu, non plus, heu, on va dire dans un pays super éloigné si, heu, pour lui, c'est pas c'est pas possible donc c'est vrai que, heu, ça rebat un peu les cartes, heu, pour l'étranger heu
OK. OK. Mmh. D'accord. Bien sûr. Heu, c'est vrai que ça peut être intéressant de, heu, de noter hein, souvent ça ça fait du bien, heu, ça fait du bien au cerveau de voir que, heu, il y a des incertitudes, mais une fois que c'est écrit noir sur blanc, c'est quand même des choses qui existent. Donc, heu, le le tu vois, de m de reprendre un petit peu juste le contrôle de de son esprit en se disant bon: «Ça je sais pas où ça va amener, mais je sais que ça va arriver». C'est-à-dire qu'il y a l'examen, ensuite il y a le stage, ensuite il y a l'emploi et au niveau critère, bah, heu, voilà, d'après, heu, mon compagnon, je peux aller dans un rayon de telle distance. Ou alors c'est moi qui trouve un emploi et puis après il me rejoint parce qu'il est ouvert à bouger. Jusqu'où il est ouvert à bouger? Et du coup, ça permet de trouver des tout petits points où, heu, il y a des certitudes, où il y a des choses que tu sais, tu vas pouvoir avoir le contrôle dessus, même si c'est plus tard. Peut-être que ça pourrait soulager un petit peu cette, heu, cette période bouleversante.
Mmh. Ouais, c'est vrai, peut-être, heu, en effet, ouais de, en fait ça permet d'avoir un peu des des petits objectifs quoi d'au moins voir une espèce d'immense montagne, heu
C'est ça. Exactement, petit à petit, une chose à la fois, heu, en général ça soulage bien le le stress face aux changements.
Ouais, c'est vrai, c'est peut-être le problème, je je vois ça de manière trop globale, du coup ça a l'air un peu insurmontable quoi parce que ça se ça se cumule, heu, mais je te remercie en tout cas pour ta ta bienveillance et tes conseils, heu, c'était c'était vraiment très plaisant.
Mmh. Eh beh, bon courage dans tout ça, je suis sûre que que ça va bien se passer et que tu vas t'en sortir.